Какой сериал стал для тебя небольшим таким убежищем?
Ну есть вот, да, такой сериал у меня, называется "Тьма". Я считаю, вот один из лучших сериалов, которые я смотрел, его, всё равно, периодически его пересматриваю, ну, на постоянной основе.
А кто его снял? Какой там, а, как, не знаю, сюжет? Что это? Боевик? Это может быть тем драма какая-то? Что это?
Мгм. Хм. Ну вообще, э, съемки, э, были в Германии, я не знаю вот, э, кто режиссер и сценарий писал, вот, не смотрю.
Мгм. Ну интересно, а, немцы как будто редко что-то снимают прям многосерийное, то есть
Да, ну и у них как будто еще что-то такое качественное всегда получается. Вот. Но жанр вообще плось Да.
Как машины, да? Сериалы, как машины.
И вот это хорошо, да. И жанр, как ты спросил, это вот, сверхъестественная вот такая драма-триллер, я бы сказал.
О, звучит очень интересно.
Мгм.
Так, ну давай, кт про что история? Что там происходит? Вообще как сериал начинается?
Ну сериал вообще начинается, э, с истории, э, про мальчика вот главного героя, что у него вот случилась вот такая трагедия в жизни. Его отец
Мгм. Помнишь, как его звали?
А, да, мальчика звали Йонес, фамилию к сожалению уже не помню, но в принципе имени достаточно будет.
Ага. Так, маленький мальчик и что с его отцом там происходит?
Вот, э, неприятность случилась, и отец его покончил с собой, вот без, э, какого-то повода и причин.
Ой, как как жёстко начинается сериал.
Да.
А что ты ощутил, когда ты увидел эту сцену?
Вот. Ну в принципе ничего, потому что какое-то недопонимание вот было. Ну просто начало вот, э, сезона начало серии вот 1 вот просто какой-то момент который я держал в голове и вот интересный. Потому что нет уже, еще привязки к персонажам никакой.
Мгм, мгм. Просто происходит какой-то такой выброс странных эмоций на экран и ты пытаешься разобраться что происходит, но это тебя заинтересовало, да? История стала интереснее резко.
Да-да-да. Ну да сразу такой момент что задаешься вопросом: "А почему такое произошло вот. Как так получилось?" Вот сразу вот вопрос- это очень интересно!
Мгм, мгм. Да, давай дальше. Что ж там дальше-то произошло?
Вот. Потом уже как-то такой, э, time skip спустя вот полгода мальчик уже вот идет в школу учиться. У него есть, по-моему, друг и вот, а, не помню как его зовут конечно вот. Да.
Ну не столь важно. Ну хорошо, что у мальчика есть друзья, да.
Мгм. Вот и вот в принципе он вот так вот и ходит с вот в школу, и там вот показывают еще разных героев. Вот, а, девуш
Раскрывают потихоньку людей, которые окружают этого мальчика и что они делают, да?
Да, да, вот персонажи раскрывают, показывают, что вот, а, место, где разворачиваются события- это небольшой город, вот, а, с одной, по моему, электростанции вот атомной, если я правильно помню.
А он выглядит как деревня или как городок? Я не знаю, как вот, э, представить этот город, что что этот город из себя представляет?
Ну вот город небольшой вокруг предприятия, который сделан просто. Вот предприятие- это самое главное место для работы людей и всё, и дальше вот маленькие вот, а, структуры: это вот некоторые школы, некое вот, э, садики, вот полицейский участок. Ну такой небольшой промышленный городок.
То есть- это градоорганизующее предприятие и так или иначе все задействованы в его работе.
Мгм. Да-да-да именно вот так вот. Вот и сюжет больше разворачивается когда теряется один маленький мальчик просто вот случайно как-то и вот
Мгм. Понял, понял. В этом городе ничего позитивного пока не произошло да? То есть, э, всё что происходит это какое-то такой серое такое плохое эмоциональное событие. Ну и к и как?
Ну да. Мгм. Ну конечно место где все люди в одном заводе работают вряд ли будет веселым.
Мгм. То то есть город показан как вот такой депрессивный и в целом никто там ничего хорошего и не ждет. Просто работают и как-то переживают это время.
Просто обычные, да, семьянины, вот обычные семьи, которые вот дети ходят в школу, родители работают. Вот. И вот у одной из семей как раз потерялся вот один из детей- это маленький мальчик. А семья в принципе отец, а, мать, вот, а, старший сын, а, старшая дочь и младший мальчик, как раз который и потерялся.
Мгм. 5 человек и вот обычная такая большая, может даже счастливая семья, но теперь у них в семье горе происходит, они не могут найти младшего.
Мгм. Да. Да. Мгм. Вот и всё это вертится вокруг одной какой-то загадочной пещеры, которая идет в неизвестное место. И вот принципе на этом и серии и заканчивается первое. А оставляя очень много вопросов: почему вот отец главного героя так поступила с собой, вот почему мальчик исчез, почему он исчез именно с с этой пещеры, что происходит в этой пещере. Вот сразу вот с 1 серии появляется куча вопросов и никаких ответов.
Мгм. А можешь немножко как бы ускорить повествование и вот рассказать, ну допустим, сезон, э, довольно быстро, чтобы я просто вот понял, потому что я хочу разобраться, вот как этот сериал тебя зацепил, что ты испытывал, но мне для этого надо знать чуть больше.
Мгм. Мгм. Да-да-да. Мгм. Да. Вообще этот сериал вот интересно основан, что у него есть 3 сезона и вот каждый сезон, я бы сказал, вот делал ставки. 1 это на детективный какой-то момент и 2 и 3 это на фантастику, я бы сказал, больше делают. В общем, оказывается, что, а, в этом городе есть какая-то временная петля, которая соединяет, по-моему, если я правильно помню, каждые, э, 27 лет или 33 года. Вот.
Мгм. Очень интересно, конечно, да. Мгм. Сериалы с временными петлями обычно очень тяжело смотреть. Э. Болел ли у тебя мозг от понимания как работает время, когда ты на него влияешь, когда ты делаешь в другом времени какие-то поступки и возвращаешься в настоящее, а там всё по-другому. Сложно было, нет? Разобраться с этим.
Это точно. Мгм. Ну, кстати говоря, вот сложно, особенно вот с персонажами, потому что ты их знаешь вот на в нынешнем времени потом их показывают в прошлом. Ты еще имена не запомни лица тут уже их другие лица, но те же имена. Потом другое прошлое показывают. Ты сидишь уже всё болит.
Мгм. <laughs> Ужас какой ужас, это реально очень тяжело! Но каким ты являешься человеком? Ты любишь эти сложности к на экране происходящие или нет?
М. М. Меня это захватывает, потому что вот очень много вопросов остается и ты там хочешь следующую серию смотреть в надежде что тебе хоть на 1 из вопросов ответят.
Ага. Смотри, а если этот сериал стал твоим убежищем и ты, я так понимаю, пересматривал его не 1 раз, как-то это влияло возможно в позитивную сторону на твою жизнь вне сериала? То есть может там раскрывались какие-то поступки людей, и тебе нравилось, э, вот как они поступали и ты это привнёс в свою жизнь? Или может быть ты смотрел этот сериал, видел как там всё сложно у людей и тебе чуть больше нравилась твоя личная жизнь? Есть есть какие-то такие моменты, когда вот сериал как психолог для тебя сработал и помог тебе в чём-то?
Мгм. Да-да-да. Ага. Мгм. Мгм. Ну мне понравилось, что после просмотра сериала, как-то он такой живой, там такие натуральные эмоции и взаимоотношения между людьми. Что у меня вот в реальной жизни появилось желание вот с кем-то общаться, вот с людьми, как-то вот контактировать больше. Вот такой сериал вот захочет делать так, что ты хочешь в жизнь как-то больше свою прийти, вот со всеми общаться, какие-то взаимоотношения заводить.
Да, это классно. Я правильно понял, что ты хотя бы вот может быть на момент сериала ушёл. У тебя начался этот, э, Netflix марафон, да? Ты по ты пока всё не посмотрел, не успокоился, и вс и это, конечно, заняло много времени, но вот это вот какой-то такой аскетизм, с помощью сериала, да, когда ты от всего отказался, смотрел сериал, э, с заставил тебя заскучать по реальным людям, да?
Да-да-да. Мгм. Мгм. Это как-то. Да, и думаю не именно заскучать, а просто сам сериал такие эмоции вызывает из-за того как все общаются. Ты просто хочешь вот быть, не знаю, персонажем этого сериала, я бы сказал. Хочешь такие же взаимоотношения вот со своим ближним кругом, вот такие же например отношения, вот построить семью. Вот сразу такое резкое желание вот в общение уйти. Да и просто, да, сериал как психолог работает, и ты смотришь как другие люди живут, как у других людей тоже бывают проблемы и семейные, и вот разные и вот в школе.
А, э, с что сейчас у тебя вот, э, в твоей личной жизни? То есть, э, ты испытываешь какие-то проблемы с общением с людьми или проблемы с построением какого-то круга общения?
М-да, у меня есть некие проблемы, э, с кругом общения и и, вообще общением, потому что, мне сложно как-то с людьми общаться. Э, нету интереса вот в общении у меня, не захватывает меня, да.
Ага. С твоей стороны, да? Всё как будто одно и то же и никто не впечатляет.
Мгм. Да, и поэтому не вижу смысла заводить с кем-то общение, разговоры, дружбу. Но сериал вот возвращает меня в жизнь и вот дает вот причины зачем это всё надо. Объясняет как будто бы почему и зачем.
Э, и он как бы обещает тебе, что интересные люди всё ещё есть. Надо просто продолжать копать, продолжать искать.
Да, и вот разные стороны взаимоотношений людей. Вот что дружба бывает такая и вот сякая, что вот такие бывают у людей отношения, и на это всё интересно смотреть. Ты как-то по-другому это всё воспринимаешь в своей жизни.
Слушай, э, этот сериал, э, как-то помог тебе, не знаю, понять, э, лучше себя? В каком-то может быть моменте, где ты смотрел на поступки героев и думал, м: "Я бы так не рискнул". Или: "Я бы так себя не посвятил кому-то".
Ну Не, ну кстати говоря, <chuckles> вот это единственный из многих сериалов, который мне понравился именно из-за игры вот актеров, персонажей, потому что они как-то логически поступают. Ты смотришь и такой: "Hу ладно, я бы так поступил, да и так бы я тоже поступил". И тут обычно смотришь фильмы и сериалы и там какие-то глупые поступки главных героев и персонажей, после которых ты в недопонимании, как они могли до такого додуматься. А этот сериал в принципе таких вопросов-то и не оставляет. Вот смотришь и можешь себя сравнить в принципе с любым героем из этого сериала, потому что каждого понимаешь и каждый вот прям живой персонаж.
Мгм. Мгм. Может тебе надо проверить кто был в твоей родне? Может ты немец?
Ну, было было бы хорошо, наверное, да.
<chuckles>
А уж захотел, да, в оригинале конечно посмотреть этот сериал вот, о, с оригинальной озвучкой, да. Но нужно немецкий выучить, конечно.
А как ты оказался вот у около этого сериала? То есть что привело к тому, что ты решил включить этот сериал? То есть это ты был грустным, у тебя тебя, м, какая-то депрессия началась? Как вот ты понял, что "я хочу спрятаться в сериал", вот, ну, в последний раз, вот когда это происходило?
Mгм. Мгм. Ну, я, а, просто, вот, бывает, по вечерам прихожу домой, мне хочется как-то расслабиться вот, от внешнего мира вот уйти, и посмотреть какой-то сериал. Просто, просто смотреть что-то с под вкусную еду вот, и чтобы меня никто не беспокоил. И обычно вот сложно что-то найти для просмотра. Я не люблю "Ютуб" смотреть, я люблю какой-нибудь фильм либо сериал. И вот, лазея по "Нетфликсу", я вот наткнулся на такой сериал. По-моему, на тот момент, когда я его наткнулся, только 1 сезон он вышел. Но я думаю: вроде бы хорошие рекомендации, почему бы не посмотреть, не дать шанс вот, э, этому сериалу? И, на удивление, вот даже с музыки, с заставки этого сериала, я уже влюбился в этот сериал, потому что прям, как бы, я чу почувствовал эту душу сериала, это было замечательно.
Мгм. Очень детализировано всё было проработано, да? Оценки уже обещали тебе что-то хорошее, путешествие в чужую жизнь, и ты сказал: "Погнали", и начал его смотреть?
Да. Ну, там оценки были, я вот заметил, что вот св по людям не поняли сюжет, им было сложно. Я сразу понял, что если людям сложно смотреть сериал, значит он интересный, потому что там много моментов всяких завернутых.
<laughs> У тебя очень своеобразная логика, конечно. То есть твои сериалы- это где-то с оценкой 6 тире 7 баллов, потому что большинство не в состоянии понять, э, заложенную глубину какую-то, да, в сюжет, в смыслах, в диалоги?
Мгм. Если у кого-то болит голова от сериала, то я сразу смотрю этот сериал.
<laughs> Как интересно ты придумал, круто.
Мгм.
А, так, и в итоге, сериал сработал для тебя как вот, а то есть ты начинал его смотреть, а просто как развлечение после работы, но в итоге, он стал для тебя таким своеобразным лекарством.
Ага. Мгм. Да, и он меня как бы оживил аж. И было вот интересно вот сидеть и смотреть его, прям захватывающе и было, сложно даже оторваться от этого сериала вот, и ж к сожалению он закончился, но я всё равно его пересматриваю периодически. Потому что в этом сериале так много деталей, вот путешествий во времени, что пересматривая каждый раз, ты что-то новое для себя узнаешь и видишь.
Мгм. Да, это отлично, когда получается снять такую картину, к которой люди могут возвращаться. Это значит, что у создателей правда получилось сделать что-то уникальное. А, с Это круто! Это очень круто!
Мгм. Да.
И есть еще какие-то может быть подобные сериалы, которые можешь посоветовать, может хотя бы один похожий, который как-то так срабатывает?
Ну настолько хорошего, конечно, не видел, но есть вот приближенный. Это сериал вот "Основание". Я его смотрю, там тоже хорошая игра актеров, персонажи очень интересные и вот взаимоотношения вот их тоже очень интересно наблюдать. Тоже такой он фантастика научная.
Ага. Мгм. Ну я понял, то есть ты человек который вот находит с своё в фантастике или возможно, те кто снимают фантастику делают это лучше чем сериалы про другие тематики.
Мгм. Думаю, да.
Спасибо тебе, это был очень интересный рассказ. Захотелось посмотреть, что ты посоветовал.
Мгм. Ага.
Пока-пока!
Я был рад ответить на твои вопросы. Пока-пока.